Ah não, todo mundo já me conhece sabe, e daqui a pouco passa, ela está doidinha com isso aí, mas já, já passa, ela arruma outra coisa, aí, eh, eu tenho vários hiper focos, esse ano eu tive um de livro que foi maravilhoso, eu li tipo uns 20 livros seguidos. <laughs>
<laughs> Uau, uau, esse hiperfoco foi bom. <laughs>
E aí com foi, foi ótimo com com a autora da Collen Hoover, eu li acho que todos os livros que ela, eh, teve.
Público.
E aí, né, no fim acaba misturando tudo na minha cabeça porque eu li um seguido do outro. <laughs>
Entendi. <laughs>
Mas foi muito bom, foi muito bom. É, eu gosto muito disso, de de ter coisas para eu direcionar assim, eu sinto que eu fico bem quando é um hiperfoco saudável, né, tipo isso de descobrir parente e tal é é é ótimo.
Boa. Uhum. Aham, aham. Sim, sim esses que talvez não tenham gasto, né, de de financeiro, que ajuda a descobrir e unir a família, realmente além de ser um hiperfoco é muito legal né, uma prática muito divertida também, né.
Uhum. São melhores. Exatamente, que eu espero que dure um tempinho aí para me ajudar, e e ele já esse hiperfoco surgiu no meio do hiperfoco do hiperfoco do Santiago de Compostela que está me ajudando com a ansiedade para viagem, mas ainda assim está me deixando maluca, era pra tipo ser uma coisa para eu relaxar e me concentrar menos na viagem, ficar menos ansiosa com a viagem e dar um olhada assim por cima, coisa de parentes mas aí eu acabei ficando muito maluca com isso, aí começou a aparecer uma
<laughs> Ah, sim. Hum, boa. Aham. <laughs> Virou o hiperfoco principal.
Sim, aí virou o foco principal porque aí uma pessoa conecta com outra pessoa e e negócio vai fazendo uma cadeia, uma teia de aranha, e ai você fica "Gente", o meu pai falou assim: "Eu não sei quem são meus bisavós, eu já achei os bisavós, os trisavós, os quatrisavós.". E eu estou louca para o contar para o meu pai, é que o horário do Brasil ainda não está.
Aham. Nossa. <laughs> Aham, mas quando você tiver oportunidade vai compartilhar com ele.
Está tendo, quando ficar mais tarde. Uhum. A oportunidade vai ser hoje nem que seja meia noite daqui eu vou ligar para ele, vou contar tudo.
Ah